Mm. Alam mo kanya-kanya naman tayo ng choice talaga, eh. Pag lalo na sa mga ganyang oras ng kagipitan talaga kailangan na lang talaga meron tayong mga advance na pag-iisip talaga kung saan tayo kukuha ng mga ganyang sitwasyon talaga ng mga kahirapan talaga kasi 'pag hindi gumagana yung stress yung yung isip mo, mas nakakaapekto 'to sa mood mo o stress level mo biglaang dahil sa biglaang gastos. Minsan maa-out of focus ka na at hindi ka pa rin nakakatulog dahil sa kakaisip nga sa biglaang gastos na 'yan kaya talagang mas maganda talaga kung advance na tayong mag-isip meron na tayong mga pagkukuhaan talaga ng pera kapag may mga biglaang gastos. Kaya maganda talaga na marunong tayong mag-ipon or magkaroon tayo ng disiplina rin sa paggamit ng pera kasi ang pera mabilis siyang maubos. Wala once na kapag gumastos ka lalo na kung yung 1,000 ngayon, di ba, sa sobrang mahalin ng mga bilihin mabilis siyang ma alam mo yun, ma maubos kaya magtataka po, "Bakit ganto, ubos na 'yong isang libo kakabarya lang."
Yah, tik tak, eh. Oo. <chuckles> Oo. Totoo. Mm. Hmm. Mm. <chuckles> Oo, nga eh. Totoo yan. Totoo yan. Oo, nga eh. Oo. Mhm. Mm. Oo. Tama. Tama. Oo. Mhm. Oo. Hmm, oh. Mhm. Tsaka onti na lang maibibili mo talaga sa 1,000, no?
Hmm. Yes. Kaya as much as possible dapat yung mga binibili natin is yung mga needs lang natin for everyday or gaya ng sa school kung may anak tayo or pagkain na ano pang ba ano pagkain natin siyempre yung mga needs din natin kapag nagtatrabaho tayo dapat hindi rin mawala yung mga yun. Huwag ng mga wants muna, kung talagang hindi naman kailangan pero kung yung wants mo naman is magagamit in the future, okay lang, okey yun. Kasi 'pag yung wants mo naman binili mo lang tapos nakatambay lang, hindi mo naman nagagamit, ano nung silbi niyan at hindi naman kunya ay wala namang pag an Kaya mas maganda yung wants natin talaga, yung may silbi yung kaya nating ibenta sa iba, ganon or pwede nating magamit sa mga work purposes, ganon. Kaya mas maganda rin talagang pag-isipan natin yung mga gagastusin natin, di ba?
Oo. Mhm. Oo. Oo. Mhm. Hmm. Mhm. Mhm. Mm. Tama, tama. Mm. Kaya nga. Kaya nga, tama. Oo oo. Mm. Oo.